はい、それではですね、旅先で驚いた、まあ、いろんなこう、文化って違いがあると思うんですけど、とりわけこう、「うお！これは」と思ったものって、なんかありましたか？
はい。 うん。 はい。 ああ、ありました、ありました。えっとですね、あの、私、学生時代イギリスにいたんですけれども、はい、あの、だいはい、イギリスの大学に行っていて、で、その時に1番仲良かったお友達がギリシャ人だったんですけれども、なので、夏休みに夏休み、ほんとはね、親のも親元に帰るべきだったんでしょうけど <laughs> 私は、ちょっと、そのお友達のおうちに遊びに行くことにしまして、はい、で、ギリシャの彼女のおうちに、い1か月ほど滞在さしていただいたんですけど、で、あの、まず、まあ、彼女が先に帰っていて、で、私が後から、あの、1人でギリシャの方に行って彼女を探しに行って、あの、まあ、に、合流するかたちだったんですけど、あの、えっとですね、まず、あの、彼女のお家が、あの、首都のアテネではなくて、パトラスっていってちょっと上の方の、おあの、人でに、住んでいて、で、そこに行くには、まず、さすが、私もわからないので、あの、アテネで合流しようって話で、で、彼女アテネにもおうちがあったので、アテネの、さ彼女のおうちの住所をいただいて、で、飛行場から、あの、タクシーに、その書き留めたものをこう運転手に見せて、で、そのおうちに向かってたんですね。で、意外とギリシャって英語を通じなかったりするんですよ。うん。
うん。 イイ、イギリス？ああ、イギリスね。うんうんうん。 はいはい。 へえ、うん。 はい。 <laughs> はい。 うううーん。 うん。 うん、んん。 うんうん。 うん。 うん。 ううーん。はい。はい。 おお、うんうん。 はいはい。 うん。 うん、ふん。 うん、ふんふん。うん。 はいはい。 はい。 あああ、えっと、ギリシャ語ですか？うんうんうんうんうん。
あ、そうですねそうですね。はい、なんかあの、ま、片言じゃなくて、1つ、2つの単語ぐらいは知ってるんですけど、さすがにあれだったので、ま、紙に書いて運転手にお渡しして、「ここ行きたい」って言って、まあ、スーツケースやらなんやら全部乗せて向かってました。で、そうしして、で途中で、なんか、あの、私、タクシーに乗ってるんですけど、なんか道端でこう手を挙げてタクシー止めようとする人がいるんですよ。で、へそで、タクシー止まっちゃうんですよ、そして。で、その人たち、「どこ行くの？」みたいな感じで聞いてて、で、「は？」とか思って、「私、乗ってますけど」と思ったんですけど、で、なんか途中だったらしくて、行き先が、彼らの。で、「あ、乗って、乗って」みたいな感じで。「はい？」みたいな感じで、ほんと、タクシー、一緒に乗り合わせてきてですね
うんうんうんうんうん。 うん。うんうん。 うんうん。うん、ふん。 はい。 はい。 うん。 うんうん。 ほうほうほうほう。<chuckles> <snorts> ふ。 うんうんうんうん。 うんうん。 うんうん、うんうん。 はあ。ああ。はあ。 <laughs> はい。 乗り合い乗り合いですね。
あ、でも、ほんとに、乗り合いタクシーじゃなくて、普通のタクシーに、私 <laughs>
ん、そんなうんうん。乗り合い的な感じのとこですね、はい。
そう。に、なって、「ええ？」と思って、いや、すごい、もう、そこで、も、すごいカルチャーショック受けたんですけど、「なんだなんだ？」と思って、で、彼らが行く先の方が私の住所よりも近かったらしいんですよ。で、ま、まず先に彼らのとこに到着して、彼らは降りて、で、その後、私のとこに行ったんですけど
なっちゃったとゆう、うん。うん。 はいはい。 うん。 うーん。うんうん。 到着して、うん。 ん？おうん？お金は？
お金は、彼らは払ってました。で
うんうん、そこまでのね、分のね、うんうん。
そこまでででですけど、私、空港から乗ってきてるので、彼らは空港から私が乗ってきた分の距離まで払ってるんですよ。
うんうん、うん。 うん。 そういうことですよね、そうですね。うんうんうん、うんうん。
はい、そうです。で、つきま私のとこに着きました。いや、めちゃくちゃ遠回りされました。<chuckles>
はいはい。 はいはい、うん。
なのに、私もその料金払ってるんですよ。おかしくないですか？<laughs>
うん、うんうん？うんうん？あ、うん？えっと、うん。
あの、あの、タクシーの、その、先に降りた方たちは、その時の料金を払ってるんですよ。はい。で、その彼らの目的地に行くまでに、ちょっとちょっと回ってるわけじゃないですか、ちょっと遠回りされてるわけですよ。はい。で、その遠回りした料金も、私、払ってるんです。
うん。 そうですね、はい。 うん。 はい、そう。そういうことですね、はい。 うん。 えっと、ちなみに、その、ギリシャのタクシーには、なんかこう、距離とお金が出るメーターとか付いてんですか？ある、あるんだ。で、そこをまあ <laughs> 何？そこ、その、遠回りして、例えば、まあ、お着きになるところが B だとして、その、A に寄るわけですよね。で、A 区間までの部分を彼らは払うわけですよね。ん、で、そこで、まあ、日本人的な感覚かもしれませんけど、じゃあ、割り勘というかね、あの、まあ、せめてその部分は、あの、ダブルでもらっちゃダメでしょって、なんか思いますよね。だけど、えっと、ご自身が行かれた、その、地点までは、空港からそこまでのフルを請求されたって理解で合ってますか？
はい。 はい。 うん。 あ、あります、はい、付いてます。はい、はい。 <laughs> うん。 うん。うん。 そう はい。 うん。 そうです、はい。 <chuckles> うん。 うん。 そう。 はい。 うん。 うん。 あ、私は空港に乗って、ゼロスタートから彼らのところ寄って、<laughs> で、着いたところのはい。
うん、うん、ゼロスタートから <chuckles> 寄りつつも、最後の 全部を払ってねっていう。<laughs> うん、うん。いや、それ。<laughs>
そうなんですよ。この金額って言われて、「え！」って思ったんですけど、でも彼、その、先に降りた方達は、私が空港のゼロ地点からのスタート料金も払ってんるんですよ。
うん。 はいはい。 うん。 そういうことですよね、そういうことですよね。じゃあ、あの、タクシーの運転手さん、ぼろ儲けじゃないですか。
そうなんですよ、はい。 そう！で、そう、ダブル儲けですよ。だから止まったんだと思いましたけど。<laughs>
<laughs> で、それはあの、ギリシャでは、あの、ごく普通のことなんですか？
うん。 うん。 あ、それで、私もう、びっくりして、で、友達に言ったんですよ。「なんかさっきね、タクシー、へんなんか全然知らない人が乗ってきてね、遠回りされた」って言ったら、「ああ、うん、そうだよ」みたいな感じで、「普通？！」みたいな、びっくりしました。はい、だから、たまたま乗ってきた人は、あの、別に普通のただのフレンドリーな観光客だったんで良かったんですけど。はい。ね、なんか変な人が乗ってきたら怖いですよね。
<sniffs> はい。 うん。 うんうん。 <laughs> ああ、はい。 うん。 はい。 ああ、はいはいはい。 そうですよね。
うん。こっちパスポート持ってるし、ぜんあの、お金、ぜん全額持ってるしみたいな、うん。そうそう。
うん、うんうん。 うんうんうんうん。 なるほど、あの、それは、まあ、もあの、昔ね、あの、日本でも、あの、ま、コロナ禍の後ぐらいかな、あの、乗り合いを勧められた時期がありましたよね。タクシーの
はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。
が、減ってしまっとこはって、都心部とかで乗り合い可とかっていう風な形で、でもそれは、料金の精算とかっていうのは、ちゃんと、もちろん分かれる格好になるわけなんですけど、まあ、我々日本人から考えたら、「なんで払わないといかんの？」っていう、そういう <laughs> ですよね。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 <laughs> そう。 ほんとですよ。で、先に降りた方たちは、全然なんの質問もなく、その金額を払っていたので、あの、いや、私はこんなに長くと乗ってないっていうクレームもなく。<laughs> その金額、提示されてあの、表示されてる金額を払ってましたね。
はい。 うん。 はいはい。 ああ。 うん。じゃ、もしも、あの、ギリシャで逆の立場であったとしても、同じことが通用するってことですよね。
うん、うん。 うん。 はい。 そうですね、私が途中で手を挙げて。うん、うんうん。
あの、みじ短い短い区間、ああ、待てよ。その人たちは途中で手を挙げたわけだから、空港からあら、空港から手を挙げた地点までの分は、彼らの分じゃないんですよね？実はね。あ、だあ、そうか、だから、か彼らも余分に払ってるんだよね？<chuckles> そういうことかそういうことか、だから、どっちもうんうん。
はい。 はい。 あ、違います。違う。私の分です。あ、はい。<laughs> うん。そうなんですよ。はい。 そうよ。はい。でうん。で、それに、うそれに対して彼ら何の文句いても言って言わずに。<laughs>
<laughs> おおらか、うん、ギリシャの方たちって、すごくおおらか、あのうん。
うーん。 ええええ。 いや、どうなんですかね。いや、おおらかではないような気もしないこともないんですけど。<laughs> うん。
うん。 あの、ギリシャっていうと、あの、観光しか、あの、要は収入源がなくて、あの、EU ん中でデフォルトしちゃった国ですよ。
うん。 はい。 うん、うん。 そうですね、今けいざいはたう寸前になって、ちょっと大変だっていうのは、もう過去数年前から、ちょっと聞いてますけど。うーん。うん。
あい。 ありますよね。で、ドイツに支援求めたら、あの「いい加減にせえ」って言われたっていう話 <chuckles> でしたよね「なんで自分のとこでやらんな」って。あの、あ、そうか、でも、そこで、すごくおおらかな国民性というわけでもないんですか？
あ、うん、うん、うん。 <laughs> うん。うん。 はい。 うん。 いや、そんなおおらかが、何がおおらかが、ちょっとわからないんですけど。<chuckles> でもなんか、みんなすごいなんだろう、こう、フレンドリーは、フレンドリーですよね、確かに。うん。すごいだから、ギリシャのお友達いっぱいいるんですけど、はい、なんか、すごいギリシャ神話をイメージしていたんですけど、なんか行ってた学校にギリシャ人がいっぱいいて、で、なんかよくよく聞いたら、みんなす結構汚い言葉を使ってるとか。<laughs> し知ってしまった後は何か「え、それもうそれ連発したらダメじゃん」みたいな単語を結構連発しながらお話をしてたりとかですね。<laughs>
うんうん、あ、確かに確かに確かに。うんうんうん。 うんうんうんうん。うん。 はいはい。 うん。 はい。 うんうん。 <laughs> なんかうんうん。 うんうん。 <laughs> やっぱりどうでしょう、私たちこう、日本人がね、考える、その、あ、ギリシャという、その、固定概念っていうんでしょうかね。ま、パルテノン神殿とか、あの、そういうなんかね、美しい、あの、海と、そして白い壁とっていう、で、みみんなは穏やかで、なんか、あむ、シーワン出てくるみたいな金髪のとか、あずまうん。
はい、はい。 はい。 うん、うん。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
<chuckles> ね。<laughs> ね、うんうん、なんか神々しい感じのね。<laughs> うーん。 う、ふ、はいはい。 <laughs> なるほど。ちなみに、あの、その、ギリシャま、いっかげつおられたわけですよね？で、そこで、あ、ここ全然やっぱ日本と違うわっていうのってありました？他にも。
うん、はい。 うん。はい、はい。 あ、はい。ありますあります。えっとですね、あのあの、友達といつも、もう、ほほぼ毎晩、あの、遊びに出かけてたんですけど、で、必ずまず、みんなしゅ食事をするんです。ま、もちろん食事に行ったんですけど、なんかあの、外街えっと、街で、ま、外の道端道端っていうか、あの、なんだろう、テーブルと椅子を広げて、で、こう、なんか、あ、外のレストラン的なアウトドアレストラン的なところが結構あるんですね。雰囲気が良くて。で、そういうところに、みんなすごい集まってるんですけど、で、あの、フライドポテトがあって、で、フライドポテト普通にオーダーするんですけど、つけるのがマスタードなんですよ。
はい。 <chuckles> はいはい、はい。 うーん。ええ。 うーん。 うんうんうん。 はいはい。 うん。うん。うんうん。 うん、ふん、うんうん。 ああうん。うんうんうん。 うんうん。 マスタードをつける。ふんふん。うん、ふん。
はい、つけて食べるの。で、日本だとね、ケチャップのイメージがありますけど、はい。マスタードで、え？って、そこでをおごっと思ったんですけど。<chuckles> あ、辛くない方のマスタード、黄色い黄色いマスタード。あ、そう、そう、そう。で、それを、それしか出てこないので、それをみんな普通につけて食べてって、だから私もそれをつけて食べだしたら美味しいんですよ。
確かにそうですね。うん。 うーん。うん、あの、辛くない やつですね。はいはいはい。黄色いやつですね。ああ。 うん。うん。 ええ。 はいはいはい。 うん。美味しいです美味しいですよね、マスタードをつけるとね。うんうんうんうん。
はい、はい。で、その時私、初めてポテトフライをマスタードで食べて、あの、で、もうそれから、もうどっぷりはまって今はもうケチャもう絶対に私はマスタード派ですね。うん。うん。
ああ、はいはい。 うーん。ああ、アメリカだとね、大体両方出たりとかってパターンあるけど、ね、マスタード合いますよね。うーん。うん、ふん。
あ、ありますよね、はいはい。 うん、いやでも、うん、私あの、アメリカじゃなくて、ヨーロッパの方にいて、もうあの、逆にイギリスはフライドポテトは、あ、これはこれで、まだ結構文化の違いで驚きなんですけど、なんかカリカリチップスではなくて、あのもうなんか、べちょべちょになった、あのあの、なすお酢をかけて、あの、塩とお酢お酢をかけて、なんか新聞紙に包んで、なんかフニャフニャになったフライドポテト。<laughs>
はい、はい。 うん。うん。 うんうんうん。 うん。 ああ、あのね。 はいはいはいはい。 うんうん、うん。 うーん、うん。<laughs> うん。あ。あれ、初め度肝を抜ぎますよね。ぼ僕ら日本人としてはね、あの、ええ、みたいな。<laughs>
うーん、多分、それはそれでね、また慣れたら美味しいんですけど。うん。 <laughs> え！あ、そう、そう、そう。そっか。<chuckles> そう、最初はね、いやでも、あれは慣れたら慣れたでまた美味しいんですよね、そ、お酢の味、ううん、あ、はい。ん、くうん。
あん。 慣れました？あれ。<laughs> あの、ビネガーは合いますよね、あれね。ゴンドラックのやつね。うんうん。
ありあいますあいます。うん、そうなんですよ。で、ま、そっちは確かに、あの、ま、慣れが必要だったんですけど、で、だからマスタードという経験がなくなかったんですよね。うんうん。
いゆう、ううん。 <chuckles> はい。 ああ、なるほどね。うんうんうん。
で、ギリシャでびっくりしその美味しさにびっくりしました。うん。
うん。 美味しさにびっくりした。あ、でも、それが、今現在も続いてるってことですね？そこで。
あ、はい。<laughs> なんか、結構、え？なんでマスタードって、<groans> 言わ言われたりはします。
うん、ふん。<laughs> うん。 あ、そうか。ふーん。あ、そうなんね。確か日本では、うん、塩だけとか、もしくはね、ケチャップがついてくるパターンかな、だいたいね。うんうんうん。
うん、うん。 はい。うん、う そう。 うーん。まあね、あの、バーガー屋さんとか行っても、まず、あの、ま、ちょっとこ、おことお高めのバーガー屋さんにはマスタード付いてますけど、あの、ファーストフード店とかはマスタード付いてこないので、うーん、うーん。
うんうん。 うんうん、うん。はいはい。 うん。確かに。そうですね。 あの、ま、文化には、あの、人柄とか、こう、家族観とかもあると思うんですけど、ギリシャで、そういう点で、あっぱにんかなんか日本と違うなとかって思ったとこってありますか？
うん。 うん。 はい。 あ、やっぱり家族なんだろう。親との関係性がすごくお友達みたいな人が多いですよね。うんうん。だから滞在先のお母さんも、ほんとにお友達感覚で、私に対してもですね、接してくれたので、すごくなんか、あの、なんだろう、ウェルウェルカムされたっていう感じではい、すごく嬉しかったです。
うん。 ああ、なるほどね。うん、ふん。うん、うん。 うん、うん。うんうん。 うん。 ああ、うーん、うん。 やっぱ、あの、ヨーロッパの方とかのあの感じって、見習い見習う必要があるなって思う時ありますよね。
はい。 そうですね。はい、だからあの、まあ、すごくいい意味での驚きを結構なんはい、経営者では、タクシーは分かんないですけど。<chuckles>
うーん。 うん、うん。ああ。<chuckles> タクシーはちょっと僕も今、頭の中でちょっとふと思い出したんですけど、タクタクシー。ああ、そう、い今で今、それは何年ぐらい前のお話なんですか？もう、うん。
うん。 あ、もう、すごく昔です。だ、 もしかしたら、今はもうやってないかもしそういう制度はないかね、特に犯罪がね、あのすやっぱ怖いので、うん、えっとね、35年ぐらい <laughs> 前の話です。<laughs>
<laughs> ああ。 うんうん、あ、確かにね。うん。 ああ <laughs> あんまりあんまり、深く突っ込まないとこう、<chuckles> そうですね。<chuckles> ああ、でも何て言うのかな、その、海外でのあの経験っていうのは、あの、すごくあの自分を広げてくれるとともに、あの、人生の幅も広がるなっていう風に。うーん。
<laughs> うん。 うん。 はい。 はい。 あ、はい。 あ、そうですね。もう視野が全然かあの、広がるので、 旅行は大好きですね。はい。
うーん。 ね、なんか、あの、僕も最初からびっくりさせられるようなお話から引き込まれて、ずっとお話伺って楽しかったです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。